Et puis après, ils vont me réveiller tôt, je vais avoir du mal à m'endormir et heu, voilà, donc, c'est du coup, ouais, je préfère, heu
Ouais.
un rythme plus tranquille. <chuckles> Pardon.
Ouais, non, mais je comprends totalement, hein mais je pense qu'au b c'est aussi une question d'âge, hein. Avec le temps, on finit par, heu, vouloir d'autres trucs.
Ouais. Je pense, ouais. Je voulais pas me l'avouer, mais heu, ouais. <laughs> Ouais.
<chuckles> Bah, c'est vrai que enfin moi j'ai toujours été une alors j'aime pas aller en soirée, mais j'ai toujours été une couche-tard
Mmh.
et heu, bon, là, je recommence à de à prendre mes mauvaises habitudes
Oui. Ouais. Pourquoi tu touches ça?
mais heu Ah non, mais hier, je me suis couchée à 6:00 du matin. C'était n'importe quoi, alors que j'étais fatiguée, hein. <chuckles> J'avais aucune raison de me coucher à 06:00 du matin.
Mais non? Ah ouais, waouh.
Enfin hier du coup ce matin en fait <laughs>
Oui. <chuckles> Et tu t'es levée quand? D'accord, bon ça va. 9-10-11. 06:00 heures. Bah, ça va 6:00 heures, non? <laughs>
mais À 12:00. Du coup, je fais même ouais non, je fais même pas mes heures de sommeil en réalité du coup. <chuckles> Ah, moi, je suis plutôt du g enfin pour être bien dans la journée, j'ai besoin de s ouais plus. Je suis, heu
7-8. D'accord.
je fais partie des des grosses dormeuses malheureusement donc <chuckles>
<chuckles> Non, 6-7 heures ça va, c'est normal, enfin 7-8 heures.
Mais heu 7-8 heures ouais. 6 heures, ça me, mmh, en sachant que j'ai des problèmes de sommeil en plus, donc ça veut dire que quand je m'endors en fait, je m'endors pas réellement. <chuckles>
Bah, c'est ouais. Oui, 6 heures, ça va Ouais. <chuckles> Ouais, <chuckles> bah, oui.
C'est compliqué, mais heu, ouais non, mais en fait c'est tellement agréable d'être sous sa couette le matin, je sais pas, je je enfin.
Ah ouais, franchement, <chuckles> il y a rien de mieux.
Même, heu, franchement, j'aime trop me lever quand j'arrive quand même à me li à me lever tôt, heu, le week-end. Je sais pas si tu aimes ça aussi, mais juste rester sous ta couette, allumer la télé, avoir un petit truc à manger et être tranquille.
Mmh. Ouais. Ah ouais, je kiffe ça. <laughs>
Ça, je sais pas, moi, ça me rappelle l'enfance. Enfin bah, je crois que c'était ce que je faisais quand j'étais plus petite. Je crois que je me réveillais comme ça avec les dessins animés, donc heu, le samedi matin.
Exactement. Ah ouais? <chuckles> <chuckles> Oui. <chuckles> Et oui, ça détend trop de faire ça. <chuckles> Non, non, franchement, c'est
Ah non, mais

Et heu, avec lui, c'est pas possible?
Ah ouais? C'est vrai? Il travaille pour me sortir, et toi? Oui.
<chuckles> Ah non! Ah oui, hein, tu peux fermer la porte, hein, il va gratter à la porte, heu. <chuckles>
Ah ouais. <chuckles>
Il en a rien à faire, l si lui il a décidé que c'était le moment de sortir c'est qu'on va sortir. Mais après, c'est de ma faute aussi. Je lui ai appris la propreté, donc heu, au bout d'un moment, il a envie de sortir pour sortir.
<chuckles> <chuckles> Oui. Bah oui, c'est bien d'un côté. Moi, ils ont pas cette excuse, hein, ils ont une litière, hein. <chuckles> Mais bon, ils ont faim. Voilà. <sneezes>
<chuckles> Voilà. Mais bon! Voilà. Bon, à 6h du matin, ça pique un petit peu un dimanche, hein, quand même. <laughs>
Ah bah oui. Bah surtout quand on se couche et

Voilà, <chuckles> aux nuits animées, hem, de toute façon, en fait, même quand je me couche très tard, j'arrive pas à dormir très tard. Donc, heu, j'ai comme une, heu, une horloge biologique, heu, oui, parce que, heu, j'ai 1 enfant et en plus, j'ai 2 chats, donc, heu, <chuckles> donc, tout ça ensemble, <chuckles> c'est, heu, c'est compliqué de dormir. <chuckles> Mais, heu
Ah ouais? Ah oui, d'accord. C'est vrai que j'avoue que bon, heu, moi aussi, enfin, là, pour le coup, il est pas avec moi, là, tout de suite mais c'est vrai que j'ai pris 1 chien depuis les 2 ans.
Mmh mh. Ouais.
C'est vrai que moi, je suis très fan des grasses matinées.
Mmh mh.